Это самый первый салат- черемша с яйцами и, да, с, э, я не помню уже, это майонез или масло какое-то подсолнечное, по-моему, майонез. И вот это тако это та вот когда после долгой зимы, вот это такой яркий, э, вкус зелени, но он как чеснок немного вкус этот.
Черемша. Мгм. М. М. Мгм. Мгм. Он а черемша, вообще, она богата витаминами?
Конечно. Безумно богата витаминами.
Мгм.
И вот уже там организм так хочет вот этой зелени, прям, вот это нападаем все на эту черемшу.
Ага.
Потом вот уже начинается так, в тоже какая-то зелень. Если вот кто-то использует теплицу, да, вот, молодая капуста, вот этот салат, да, вот. Ча часто вот ещё, а, э, покупаем вот эту капусту ещё до того момента, когда вот своя появится. Вот привозят, получается. Ну, тогда из Херсона привозили. Да, из теплиц.
Так. Ага. Из теплиц, да? Мгм.
И вот огурцы, и капуста молодая, и вот этот салат с э, ну, это майонез, майонез тогда у нас был, нормально. Вот это, конечно, э, э, такой кайф вот после зимы особенно, да?
Ага. Ой, да, наверняка, да, такое свежее, мгм.
Да. Потом вот уже всё. Когда пошла клубника, это уже пошёл рай. То есть клубнику съели всю. Под начинается черешня.
М. Мгм.
Черешню съели, начинается малина. Малину съели, начинается какая-то с красная, чёрная, белая смородина. Это всё съели, начинается абрикос. А вот это всё бесконечно что-то начинается, заканчивается, а одновременно с этим молодая картошечка. То есть, э, кабачки, которые с первые, они такие, знаешь
М, м. Здорово как. А. Ага.